ماشي. أنا حاولت مثلًا إن أنا لمّا غيرّت المجال بتاع الطِب خالص، اشتغلت برضه في فرع الطِب بس إيه، مع الأطِبّاء بس اللي هو زي زي م ما تقول خدمة عُملا بس مع الأطِبّاء وخلاص، فأنا ماليش بقى تعامل مع المرضى بالضبط. ولا وعندي شُغل مثلًا من الساعة آآ 19:00 للساعة 16:00، بعد الساعة 16:00 م ماليش أي علاقة بالشُغل تمامًا، خلاص أنا كده خلّصت. فديّة بقى و دي بقى كانت حاجة عندي إن أنا اب ابتديت بقى، ابتديت يبقى بقى خلاص أخلّص شُغل الساعة 16:00 معايا بقى وقت فاضي خالص لحد ما أنام بليل، فالوقت بقى استغلِّيته في كل حاجة عاوز أعملها. بقيت إن أقعُد مع أسرتي أتفسَّح معاهم، آآ أ ألعب رياضة باحبّها، أمارس هواية باحبّها. مع الوقت بقى، قُلت لأ، ده أنا كده خلاص وصِلت للنُقطة اللي أنا عاوزها اللي كان نِفْسي ب باحلم بيها من زمان، إن أنا وقت الشُغل شُغل لحد م من من الساعة مثلًا 19:00 ل16:00، بعد 16:000 ده بتاعي بقى خلاص، ما أفصِل الشُغل خالص.
إمم، جميل جدًا. اهم. إمم. تمام. اهم، جميل جدًا. اهم. اللي آه. اهم. جميل جدًا. حلو أوي. لأ، لأ، يعني بصراحة تغيُّر جَذري جدًا في حياتك، إنّك تغيَّر شُغلانتك من دكتور وطبعًا دي شُغلانة الكل بيحلم بيها، إن تشتغل شُغلانة تانية طبعًا ليها علاقة بالطِب، آآ ولكن إنّك فصَلت ما بين شُغلك وحياتك، دي حاجة ممتازة جدًا. طيب ممكن تقول لي أثّر إزاي دوّة على حياتك؟ يعني بقيت بتحِس بمعنى الحياة أكتر؟ آآ هُمومك بتاعة الشُغل، بقيت بتنساها والّا برضه بتاخُدها معاك البيت؟
إمم. آه، دي كانت نُقطة بُص، دي اللي كنت باعاني منها بقى في شُغلانتي الأولانية بصراحة. اللي حتّة إن أنا إيه، إن أنا حياتي كُل أو كُل حاجة في الشُغل بمشاكلها بهُمومها باخُدها معايا البيت. ففي الشُغل الجديد دوّة، أنا قدرت فعلًا إن أنا أوصَل للمرحلة دي بقى إنّي ما آخُدش معايا هُموم خالص. أولًا مبدئيًا كده، يعني كل صحابي بتوع الشُغل، أنا ما باعرفهمش إلّا في الشُغل بس، برّه الشُغل ماليش دعوة بيهم، باقطع علاقتي بيهم تمامًا. <chuckles> عار
تمام. اهم. هايل جدًا. اهم. تمام. يعني ما فيش أي علاقة مثلًا حد صاحبك كويس جدًا في الشُغل تط تطلعوا تخرجوا سوا، ما فيش؟ إمم.
ووقت ولا الهوا، وبُص بقى لصحابي بتاع الشُغل دُولة هم أعداء بعد الشُغل، ماليش علاقة بيهم خالص. ما ب بُص باقفل تليفوني أساسًا، يعني حتّى بادّيهم تليفون
آه. <laughs> آه، بيفكّروك بالشُغل بقى ف <laughs>
آه، بادّيهم تليفون كده باقفله أصلًا بعد الساعة 16:00. أصل بُص هو مش غلط فيهم ولا حاجة، أصل غصبٍ عنّنا هنتكلِّم برضه في الشُغل، لا يمكن. هو برضه يعني هنتكلِّم، شُفت النهاردة حصل إيه في الشُغل؟ شُفت النهاردة مش عارف إيه؟ شُفت النهاردة المدير عمل إيه؟ شُفت النهاردة ال ال ال ال الحالة اللي كانت معاك أو أي حاجة يعني كده، كده الشُغل هيجيب بعضه في الكلام وأنا خلاص أنا سَسْتِمت حياتي، لإنّي عندي عُقدة قبل كده إنّي ما كنتش عارف أضبّط حياتي ولا عارف أعمل توازن خالص، لإن كان شُغلي بك في حياتي. فلأ، افصِل خالص عن الموضوع ده كُله صاحب ناس جديدة خالص. إمم.
تمام، إمم. اهم. مضبوط. آه. امم. اهم. مضبوط. فأنت عايز تنسى كل حاجة تبع الشُغل من بعد الساعة 16:00.